Eee, Gadget'te zannedersem buna, eee, prompt ııı, diyorlar, ııı, ııı, prompt mühendisliği veya d ııı, prompt'ları düzgün yazma diyorlar. Eee, ben bu konuda bir eğitim almadım prompt yazma konusunda açıkçası ama, eee, kullanarak, eee, kullanarak, eee, daha doğru prompt'ları eee, gittikçe, eee, daha iyi verdiğimi düşünüyorum. Eee, örneğin, örneğin eskiden sadece işte şunu yaz diyordum. Eee, bir örnek vermek gerekirse, bir e-mail yaz. İşte bu dilde bir e-mail yaz diyordum ama artık öyle yapmıyorum. Bu dilde e-maili, eee, resmî dilde yaz, eee, veya daha duygusal bir dilde yaz. Eee, çok teknik kelime kullanma veya atıyorum
Galiba prompt deniyor Hı hı. Hıh. A! Ne yapıyorsun mes Hı hı. Yan hı hı. Ha ha. Tamam. Hımm. Hımm. Anladım. Yani biraz daha sınır çiziyorsun aslında istediğin doğrultuda.
Evet evet, eee, çünkü bu sınırı çizdiğin zaman istediğini daha kısa sürede alabiliyorsun.
Güzelmiş. Diğer türlü zü galiba yapay zekâ çünkü çok genel, eee, dönüşler sağlayabiliyor, değil mi?
Eee, bazen ı Tabii ki, eee, ben ne kadar d şunu fark ediyorum; ben ne kadar fazla detay verirsem
Hı hı.
prompt'umda eee, yapay zekâ da benim istediğimi o kadar net olarak dönüştürüyor bana.
Ha anladım, ya, bu çok faydalı bir bilgi.
Eee, dolayısıyla ben de, ben de gün geçtikçe, eee, bu, ııı, yapay zekâ prompt'u yazma konusunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum, öğreniyorum. Dene birazcık da deneme yanılmayla öğreniyorum.
Anladım, ya, en güzel öğrenme yöntemi aslında.
Eee Evet, evet ve 2.'si de, eee, yapay zekâdan gelen bilgileri çok net olarak okuyorum. Iıı, 2. önerim de o olabilir. Ba ben, eee, çok fazla yapay zekâyla çalıştığım için bazen, eee, bazı sıkıntılar görebiliyorum bilgi anlamında.
Hı hı. Ha. Yani yanlış bilgi verebiliyor gibisinden. Peki, öyle bir durumda bu çok önemli bir nokta aslında. Öyle bir durumda mesela, başka kaynaklardan çapraz sorgulama mı yapıyorsun? Doğrulama mı, nasıl bir yol izliyorsun?
Yanlış bilgi, evet, birkaç defa gördüm. <chuckles> Eee, şüphelendiğim zaman, şüphelendiğim zaman hemen çapraz, ııı, sorgulama yapıyorum ve, eee, yapay zekâya da bilgi veriyorum. Bu bilgi vermiş olduğun bilgi yanlıştır diye. Eee, ç evet, evet, evet, onu da yapmaya çalışıyorum. O da çoğu zaman bana zaten, eee, düzelterek veya teşekkür ederek geri dönüyor.
Ha ha. Ha. Onu da eğitiyorsun bir yandan. Güzel. <chuckles> Anladım. <chuckles> Evet, yapay zekânın, ııı, güzel yanları. Ya, ııı, çok, ııı, güzel anlattın. Güzel özetledin. Çok keyifli bir konuşmaydı ve faydalı bilgiler de verdin. Çok teşekkür ediyorum.